Allora volevo chiederti, no, visto che comunque, insomma, sono cambiate tante cose, cambiano sempre più velocemente, soprattutto per quanto riguarda, che ne so, mi viene da pensare sia alla tecnologia, sia anche il modo di vedere, di gustarsi quello che potrebbe essere semplicemente un film, una serie tv, uno spettacolo. Hai qualche esperienza, per l'appunto, mediatica che vorresti rivivere oggi, e e perché soprattutto?
Mh-mh. Allora, mhmm, guardo co' un po' di nostalgia quando da più piccolo, ehm, seguivo magari certi cartoni animati, quando ancora c'era MTV e 7 Gold, ad esempio, ed erano, ehm, queste serie animate giapponesi che, ehm, praticamente si vedevano solo lì, non è il classico Dragon Ball che c'era sul Italia 1, per di esempio
Mh-mh. Si. Si.
e e ricordo che
Quindi te l'andavi proprio a ricercare, diciamo su su canali meno meno, mhmm, popolari, ecco, sì, diciamo nelle reti principali.
Esatto. Popolari, c Specialmente per guardare i cartoni. <chuckles> Infatti, infatti. E e c'era quella magia nell'aspettare una settimana per guardare una puntata di questa di questa serie TV, di questo cartone animato. E e il fatto che ogni settimana ci fosse solo 1 puntata, quando eravamo fortunati ce n'erano addirittura 2, ma bisognava essere un po' fortunati
Okay. Qui quindi era una festa que proprio totale, quindi <chuckles> "Settimana ce ne abbiamo 2?" "Sì!" <chuckles>
eh, era era vera era veramente un'euforia in cui di <chuckles> No, ma veramente. Cioè il l'attesa è è come il sabato del villaggio, no, l'attesa del piacere, era il piacere stesso. E da piccolo secondo me lo si viveva in una maniera un po' più viscerale, proprio intima che adesso. Adesso magari magari da un po' più adulti si tende a guardarlo
Il piacere stesso, cer

Allora sì, po' sì. Devo dire un po' sì. Magari addirittura quando qualche volta un po' raramente di ritorno alla TV, ehm, diciamo che la vivo adesso abbastanza bene. Meglio di prima sicuramente. Quindi, mhmm
In che senso? Cos'è che vivi meglio adesso?
Diciamo che forse a differenza di adesso e una volta è che magari una volta la pubblicità, comunque sia tutto quanto il il tempo che si prendeva la TV per fare tutto mi pesava, ehm, adesso, ehm, percepisco che mi pesa abbastanza meno. Cioè magari non ho più la fuga di una volta di dire: "Oh, devo per forza, oh, tirate veloci le pubblicità che devo vedere cosa succede e tutto". Magari non ho più lo stesso interesse di una volta a vedere le cose come finiscono o comunque ho semplicemente più pazienza.
Sì. Mh-mh. Sì. Okay.
Però, ehm, se devo paragonarlo appunto agli streaming, c'è una cosa che mi dà veramente fastidio è che io a certi piattaforme anche quando torni indietro, ehm, magari superi la barra della pubblicità e te la fanno ripartire di nuovo. <laughs>
Sì. Eh ce la fa? <laughs> Sì beh qualche volta dì la verità, ci hai provato a fregare la pubblicità. <laughs> Sì, ma non c'è via di scampo. <laughs>
Ma ci ho provato e ci provo tutte le volte che sono in piedi <laughs> quello. Eh, quindi, quindi ammetto mi sto rivalutando abbastanza la TV, anche perché la TV vuoi o non vuoi, ha più pubblicità. Mentre le piattaforme hanno le 5 che continuano ad andare a ripetizione a eh, e dopo un po' ti stufi anche a vederle. Quindi
<giggles> A All'infinito. <chuckles> Sì, per po a a tartassamento no, proprio? Sì è vero.
Eh, sì, cioè ci sono sempre le solite 5 che però la settimana gira, la settimana dopo cambiano le solite 5, mentre la TV già solo il fatto che a volte c'è la pubblicità di ciò che faranno, magari ti intrattiene un po' di più, no?
Qualche programma successivo, certo, varia un pochettino. Vero, è vero.
Ecco. Quindi da quel punto di vista sì, diciamo che la TV per quanto ne faccio volentieri a meno, ehm, la sto un po' rivalutando di rece mi sembra che si stia adeguando meglio al al moderno dello streami cioè come se stesse prendendo il meglio da una parte della TV e lo streaming il peggio dall'altra.
Okay, quindi si stanno invertendo i poli, va bene. <chuckles> Guarda, è stata una chiacchierata piacevole e quindi ti ringrazio, insomma, per avermi raccontato un po' della d sia del tuo passato che del tuo presente.
Eh, un po' sì secondo me.